Also, eine Frage, die glaube ich irgendwie jeden interessiert, die ich dir jetzt auch mal gern stellen würde: Wie gehst du denn mit Stress im Alltag um?
Mhm. Ja, das ist ne sehr zentrale Frage, würde ich sagen, mit der man sich fast täglich beschafft äh, beschäftigt. Ich bin zwar mittlerweile bereits nicht mehr im Berufsleben stehend und habe jetzt diesen beruflichen Stress nicht mehr, aber es gibt ja genug andere Stressoren im Haushalt oder m äh, mit Nebentätigkeiten, mit denen man sich belastet oder auch wenn man Kinder hat wie ich, sind ja immer Stressfaktoren dabei. Also, ich habe mir eigentlich so 'n bisschen als als grundsätzlichen Leitfaden oder als als grundsätzliches Ding, äh, laufen ausgesucht, also, joggen. Und, ähm, ich unterstütze das mit Musik, das heißt, ich habe meine Lieblingsmusik auf den Ohren und dann laufe ich halt so lange, wie mich die Beine tragen. Und, ähm, wenn es richtig gut läuft, was in der Vergangenheit auch schon manchmal der Fall war, dann nehme ich an einem Halbmarathon teil. Äh, zwar mit rela mit mit relativ grotten Zeiten, aber darum geht's mir nicht. Es geht mir darum, durchzuhalten und irgendwo meine ge meine, äh, Gedanken beisammenzuhalten und meine körperliche Fitness 'n bisschen, ähm, in Betrieb zu halten, ne?
Ja. Ah. Okay. Ja. Ja, okay. Okay. Ah, okay. Gut. Okay. Dann hat sich das ja schon bei dir 'n bisschen weiterentwickelt. Es geht nicht mehr darum, einfach nur um den Stress zu bekämpfen, sondern das ist ja schon richtig zum Hobby geworden, wie's jetzt gerade so klingt.
Ja, richtig, es ist regelrecht Hobby. Ich, äh manchmal, ähm, brauche ich es regelrecht. Also, wenn ich morgens aufwache, denke ich manchmal: „Wenn ich heut nicht laufe, werde ich kirre.“ Und das ist an und für sich 'n ganz gutes Zeichen, weil es dich dann auch wirklich vor die Tür bringt und du dich bewegst und man merkt ja schon manchmal, wenn man 100 m oder 200 m erst gelaufen ist, dass sich, äh, die mentale Verfassung und auch die körperliche schon verändern. Also, man man kommt schon in ne andere Lockerheit rein, in so 'n dauerhaften Trab, also, äh, Seniorentrab in meinem Fall und dann merkt man schon: „Aha, es bewegt sich was in die richtige Richtung“, ne?
Ja. Ja. Ja. <chuckles> Ja. Ja, genau. Ja, voll. Ne, also, das ist ja auch, ähm, bewährt, dass Leute halt ihre Hobbys ausleben, wenn sie eben gestresst sind. Ähm, aber wie hat das denn jetzt bei dir genau angefangen? Wie hast wie merkst du denn, dass der Stress überhaupt losgeht? Hast du irgendwelche bestimmten Signale, die dein Körper dir schickt oder ist das eher oder ist das eher im Kopf? Ja, w äh, e erzähl gern mal.
Ja. Ja. Ja, es kann schon also, ich habe unterschiedliche Signale im Grunde genommen. Manchmal wache ich nachts auf und es geht mir nicht ganz gut. Dann merke ich schon, ich hänge irgendwie kreislaufmäßig 'n bisschen durch. Und dann habe ich eigentlich für den Tag, der bevorsteht, 2 Möglichkeiten: Ich bleibe phlegmatisch und liege im Bett und bewege mich nicht oder ich gehe ne gehe genau ins Gegenteil und, äh, gehe in die Bewegung. Und das Letzteres, ist eigentlich meistens die bessere Idee.
Ach, was. Das heißt. Ganz kurz. Ich würde an dir einhaken. Das heißt, dir dir fällt's dann auch nicht mehr leicht, noch mal einzuschlafen. Das heißt, du wachst auf und dann bist du wach oder wie?
Ja, also, man manchmal schon. Ich hab auch ne chronische Grunderkrankung, die spielt hier so 'n bisschen mit rein. Und, ähm, manchmal schlafe ich noch ein, aber in aller Regel eigentlich eher nicht. Ne, und dann gilt es einfach, den Tag damit zu beginnen, zu sagen also: „Ich starte mit'm Lauf“ und der der weitere Tagesablauf ergibt sich dann auch 'n bisschen einfacher und geschmeidiger von selbst, wenn man mit 'n guten mit 'n guten Laufergebnis sozusagen den Tag begonnen hat.
Okay. Okay, ähm, aber gibt's dann auch Situationen, wo du den Lauf jetzt schon hinter dir hattest? Du bist jetzt, sagen wir mal, 1 Stunde, 2 Stunden unterwegs gewesen, kommst nach Hause und, ähm, hast dann noch mal irgendwelche Signale vom Stress oder gibt's da dann auch Situationen, wo du trotzdem irgendwie Stress erlebst?
Ja. Mhm. Hm, also eigentlich ist auch laufen 'ne gute Prophylaxe für den Stress, der sich ansonsten vielleicht eingestellt hätte, aber jetzt nicht mehr einstellt. Ich gebe mich dann einentlich eher auch der körperlichen Erschöpfung hin, die dann auch ganz angenehm ist, duschwarm, und versuche dann so 'n bisschen in die in die in die Feiertagsentspannung oder so reinzukommen.
Okay, interessant. Okay, okay, ja, ne.
Also, das laufen ist mhm.
Ja, ja, ne, macht Sinn, macht voll Sinn. Ähm, ich meine, du erzählst jetzt viel vom Laufen, aber da frage ich mich, gab's dann auch mal andere Dinge, die du ausprobiert hast, die halt überhaupt nicht funktioniert haben zum Beispiel?
Ja. Ich, äh ja. Äh, das habe ich nicht verstanden, was du eben sagtest. Das Letzte.
Ob es, äh, auch ob's andere Strategien war, die du ausprobiert hast, die aber zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert haben jetzt für dich?
Hm, also, was überhaupt nicht funktioniert hat, ist für mich, ähm äh, die Entspannung nach Jacobsen. Ich weiß nicht, ob dir das sagt. Entspannungsübungen nach Jacobsen, dass man aufm Stuhl sitzt und macht macht, ähm, Entspannung und Entspannung praktisch. Also Muskel progressives Muskeltraining heißt das, glaube ich. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert.
Ne. Kannst du's grad n' bisschen kannst du's grad noch mal 'n bisschen erläutern? Ich habe da noch nie was von gehört.
Also das ist, äh, progressive Muskelentspannung nach Jacobsen ist im Grunde genommen immer 'n Wechselspiel, äh, zwischen muskulärer Anspannung und Entspannung. Also das ist immer so in Rhythmen, meistens dann auch wenn's in der Gruppe unterrichtet wird, dass jemand sagt: „So jetzt geht ihr in die Anspannung.“ Das heißt, bestimmte Körperteile oder auch der ganze Körper gehen in die Anspannung, in die muskuläre Anspannung und dann wird das 'n Augenblick gehalten und geht wieder in die Entspannung. Und dieses Wechselspiel, das läuft vielleicht über 'ne Viertelstunde und nennt sich dann progressive Muskelentspannung nach Jacobsen.
Okay. Okay. Ach, was, okay. Und das m das lernt man dann auch in 'ner Gruppentherapie oder wie?
Das lernt man in der R ich persönlich habe es im Krankenhaus gelernt, nachdem ich 'n Zusammenbruch hatte und dort, äh, mit Burnout war und eben auch speziell gegen Stress versucht wurde, Übungen zu finden und da war diese Jacobsen Geschichte praktisch immer so 'n elementarer Baustein für den Krankenhaus äh, Alltag.
Okay. Ich verstehe. Aber du sagst, das hat dir persönlich jetzt gar nicht geholfen oder was?
Ja, ich bin damit ich bin damit nicht so gut klargekommen. Das das muss ich ehrlich sagen. Ich bin auch mit Tai Chi nicht gut klargekommen, aber was bei mir ganz gut funktioniert hat, war autogenes Training.
Autogenes Training, okay, das klingt interessant. Ja, erzähl gern mal.
Autogenes Training. Also, das Auto also autogenes Training ist ja findet auch meistens in Gruppen statt. Man kann's aber auch alleine machen, dass man, äh, auf 'ner Matratze liegt. Man a anfangs wird da manchmal erst mal Musik eingespielt, so Entspannungsmelodien. Und dann gibt es zur Anweisungen des Übungsleiters, der dann zum Beispiel sagt: „Dein rechter Arm wird ganz schwer, dein linker Arm wird ganz schwer. Oder irgendeine Wärme durchl durchflutet deinen Körper oder so was“, ne? Das ist wie so 'ne, äh
Ja. Okay. Okay. Also, so ja. Also, ist es dann eher so was meditatives, ja?
Ja, durchaus. Es es hat was Meditatives, und, Entspannendes und, man muss halt aber auch gucken dass man praktisch mit der Aufmerksamkeit nicht ab oder darunter einschläft sondern dass du zwar einerseits in so 'n Entspannungsmodus kommst, aber andererseits die Aufmerksamkeit weiterhin hochhältst um die Anweisungen zu empfangen, ne?
Ja, okay. Ja, okay, das erinnert mich jetzt tatsächlich an so, ähm, Meditationsübungen beziehungsweise diese Traumreisen, Schlafreisen, Astralreise-Übungen die man macht, wo auch jemand dir sagt: „Okay, jetzt wird der rechte Arm wird dann, äh schläft jetzt ein, und du spürst die Energie." und so was. Okay. Ich bin also, es geht jetzt eher in die Richtung. Das hat das hat für dich funktioniert, sagst du, oder?
Ja. Ja. Genau. Ja, das hat bei mir eigentlich ganz gut funktioniert das hat bei mir ganz gut funktioniert, und, ähm, ist auch etwas worauf ich immer mal wieder zurückkomme.
Okay, okay. Ich meine, du hast jetzt auch gesagt, dass du, ähm, aus dem Arbeitsleben mittlerweile rau draußen bist. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass du während du gearbeitet hast, auch, äh, der Stress massiv höher war als jetzt?
Genau. Ja. Ja, ehrlich gesagt schon. Also, ich hatte allein schon zwei Stunden Fahren am Tag. Also, alleine also, um zur Dienststelle und zurückzukommen haben haben zwei Stunden verbraucht. Äh, plus halt die Anwesenheit an der Arbeit und die konzentrierte Arbeit dort. Ah, das war schon 'nen Schlauch. Und derzeit ich praktisch in der Frühpensionierung bin habe ich natürlich 'nen ganz anderen entspannten, äh, Tag. Ich kann später aufstehen, ich kann mir den ganzen Tag weitestgehend so strukturieren wie ich ihn will, und dann halt auch, ähm, wenn ich irgend 'ne Anstrengung habe beim Einkaufen, und so weiter. Also, ich kann in aller Ruhe den Tag durchbutschern und habe keine Einflüsse von außen die mich irgendwie, äh, unter Zeitdruck versetzen oder so was, ne?
Ja, okay. Ja. Ja. Ja, okay. Es es ist ja schon mal schön zu hören, dass der Stress, der jetzt von der Arbeit, äh, aus ausgelöst wird, bei dir jetzt gar nicht mehr stattfindet, aber das ist ja nicht die einzige Art von Stress, die wir erleben als Menschen. Ich nehme mal an, du hast immer noch Stress, wenn's um irgendwelche familiären Sachen geht oder um körperliche Sachen so und so was. Da kann man ja da können wir ja nicht entkommen dem können wir ja nicht entkommen.
Ja. Aber natürlich. Natürlich. Ne Ne, ne, da da das ist richtig, ja. Also, wenn ich mich auch an irgendwelche Gedanken fixiere, die problembeladend für mich sind, auch wenn's manchmal völlig fruchtlos ist, diese Gedanken zu bewegen, komme ich trotzdem manchmal aus dieser Schleife nicht raus und dann ist es belastend. Auch wenn es manchmal Konflikte sind, die vielleicht bei näherem Hinschauen gar nicht so gewichtig sind, aber für mich sind sie gewichtig in dem Moment, ne? Und da bin ich dann auch im Konflikt mit mir selbst, weil ich denke, ich verplemper grade meine Lebenszeit und meine Energie mit an sich fruchtlosen Gedanken, die mich gar nicht voranbringen, ne?
Mhm, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Äh, 'ne andere Frage, die ich da jetzt habe, ähm, du sagst, du hast da quasi professionelle Hilfe auch bekommen gehabt, um eben diese Symptome zu bekämpfen ähm, den Stress zu bekämpfen. Hast du da, ähm würdest du sagen, dass das 'ne große Rolle spielt und sich da Leute auch mit auseinandersetzen sollten? Oder dass man auch in der Lage ist, den Stress selbst zu bewältigen?
Ja. Ja. Ja. Naja, es kommt halt drauf an welches Stresslevel du hast. Also, ähm, wenn du völlig aufgefressen wir wirst vom Stress, schaffst du's vielleicht nicht alleine. Das heißt, du brauchst irgendwie 'ne professionelle Moderation oder 'ne Anleitung von außen, oder 'ne Gesprächstherapie oder jemanden der dich da so so 'n bisschen führt. Ähm, und mit Übung versorgt, und Konsorten, ähm, wenn es, sagen wir mal normaler Stress ist, so wie ihn jeder hat, also, begleitend über den Tag, dann kann es sein, dass der Einzelne auch mit sich, alleine klarkommt und s sein eigener Coach ist, sozusagen, ne? Also, in meiner Extremstphase nach dem Zusammenbruch, äh, wo ich dann ja auch stationär war, hätte ich das ohne die therapeutische Begleitung und ohne die die Stressarbeit dort, äh, wäre ich aus dem Tief wahrscheinlich nie wieder so richtig rausgekommen, ne?
Ja. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Okay, dann ist es ja umso schöner zu hören, dass du das geschafft hast und eben diese professionelle Hilfe auch einfach s wirklich 'ne Hilfe, ja. Weil es gibt ja auch Fälle, die holen sich dann professionelle Hilfe, aber da merken sie halt keinen Unterschied danach und die sagen. „Ja, das hätte ich auch selber machen können." Ähm, gibt's ja auch gibt's ja auch so Fälle. Äh, wie sieht 'n das bei dir konkret jetzt mit Atemübungen aus? Hast du irgendwie s dich mit so was mal auseinandergesetzt? Weil das find ich auch 'n superinteressantes Thema.
Ja. Ja. Das kann ich Ja. Ja richtig. Ja richtig. Das Ja, also, mit Atemübungen hatten wir auch im Krankenhaus, aber es war mehr so Beiwerk. Also, das war jetzt nicht so im Zentrum des Ganzen stehend und ich habe, ähm, auch selber ehrlich gesagt wenig Erfahrungen damit. Also, als ich gemerkt habe, dass au dass das autogene Training bei mir funktioniert, so was das Sanfte betrifft, und das Laufen sozusagen, was das Fordernde betrifft, hatte ich ja 2 maßgebliche Re äh, Regulatoren, mit denen ich arbeiten konnte, so dass ich sp 'ne spezielle Atemarbeit eigentlich auch gar nicht mehr brauchte, ne?
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, okay, stark, aber ist ja echt umso geiler, dass du dann wirklich für dich auch was rausgefunden hast, was einfach für dich halt funktioniert in der Situation. Und äh
Ja, ja. Also wenn ich wenn ich das nicht ge äh, geschafft hätte, dann könnte ich jetzt mit dir hier nicht reden, ne?
Ja, ja, so hart's auch klingt, leider ist das tatsächlich so, ja.
Na? Dann wäre ich dann wäre ich in 'ner anderen Verfassung. Was übrigens auch immer sehr toll für mich ist, sind Filme und Musik. Also wenn ich meine Musik höre, die mir äh, die mich auch beim Laufen begleitet, dann bin ich wie geläutert. Also das das durchströmt mich und und motiviert mich und schafft auch schlechte Gedanken beiseite oder wenn ich in 'n gutes Konzert gehe, ähm, oder auch wenn ich 'n Film sehe der mich irgendwie anrührt, der mich so richtig mit äh, mit reinzieht, das ist auch irgendwie, wie 'n Jungbrunnen oder wie 'n Entspannungsbad, so ungefähr, ne?
Ja. Ja. Ja. Okay. Ja, also man sagt ja nicht umsonst, dass Musik Therapie ist, ne? Also Musik kann schon, äh, therapeutisch wirken, wenn man halt die richtige Musik hört. <chuckles> Äh, aber gut, dann waren das ja echt, sehr interessante Einblicke. Ich bedanke mich einmal bei dir für deine für für ja, für die Einblicke, die du mir in dein Leben gegeben hast.
Ja. Richtig. Umbe Ja. Genau. Ja, ich bedanke mich bei dir, dafür dass du so 'n Interesse gezeigt hast und mich mit guten Fragen konfrontiert hast.
<chuckles> Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
Ne Okay. Bis danne! Tschü